É, então exatamente, eu é. E exatamente. O Egito justamente, porque eu acho que, eh, tem ali uma toda uma história de uma civilização até muito antiga, muito diferente, né exatamente, eh, e a Grécia na verdade, o que me atrai pela Grécia é na verdade a a a comida, sabe. A a natureza, porque eu eu imagino que o Egito eu não vou ver muita muito verde, muito, e e até, não digo nem a culinária, realmente a culinária nem nem sei nada. Mas, assim, é mais aquela é mais a eu eu eu penso que eu vou ver muito deserto, muita não é as pirâmides e, é é é uma cultura completamente diferente. Mas na Grécia, o que me atrai realmente é, a é a comida, a a alegria das pessoas entendeu? Acho que eles são muito é é.
Muita história, arquitetura, nossa Uhum. Uhum. Tem, né. Dos primórdios da humanidade, né. Aham. Hum, sim, sim. Culinária. É. Eu também não. Sim, sim. Uhum. Sim. Eles são, eles são alegres, eu já estive na Grécia. É, já, eu já estive, eu gostaria de ter explorado mais, hã, eu fiz um cruzeiro que parou em Santorini, e Mikonos, hã, então, nós não ficamos, assim, muitas horas isso, isso. Eu lembro que quando nós descemos em Mikonos <chuckles> fomos visitar uma vinícola, assim, uma produtora de vinhos, estávamos tomando vinho 9:30, tá bom? <chuckles> Muito sol.
É mesmo. Aham. Ai que legal. Ah lá. São as ilhas, né, as ilhas ali, né, que tem. Tá. Aham. Aham. Olha isso, mas é é aquela coisa, né, quando você está lá, você tem que fazer como eles fazem. <chuckles> É eu também acho, É, que legal.
Sim, tem que aproveitar, né, tem que se jogar mesmo. E as pessoas são muito amáveis, a água, assim, incrível, incrível Sim, sim. Mas, acho que pelo super turismo, deu uma encarecida, eu achei a Grécia, pelo menos Mikonos e Santorini, um dos lugares um dos lugares mais caros que eu já visitei na Europa, assim, bem caro, bem caro.
É mesmo? Uau! Tá vendo? É. É mesmo? E ela e-e e, assim, a a e, <clicks tongue> eles são a, Mikonos e Santorini, eles têm alguma diferença entre ela entre elas, assim, que você notou ou é muito igual a cultura, a comida, enfim.
Olha como
A própria natureza?
eu notei que elas são ilhas, que ficam em montanhas, que as cidades, elas ficam em montanhas, né, então, você tem que subir, ah, eu não sei nem como a água chega até lá em cima. Você já ouviu falar daqueles, aqueles animais, aqueles, hã, jumento, eu não sei se é jumento, se é burro, mas tem um tipo de turismo, que você monta no burro, e ele te leva até em cima, eu acho um pouco cruel tá, porque faz calor, né.
Ok. Entendi. Hum. Ai nossa, é, é, é muito calor também lá? É isso que também
Nossa, no verão, assim, meu Deus demais.
Você foi no verão?

É, e comer o que você tá acostumado. Exatamente, verdade, É.
Uhum. Uhum, uhum E e me conta sobre esse seu sonho do do Egito, faz muito tempo que você tem esse sonho, o que te leva a querer viajar, a querer visitar o Egito?
Uhum. Uhum. Eu, e se eu te contar é capaz de você nem acreditar menina, mas eu, eh eh, eu não sei, eu tenho uma ligação com o Egito com, assim, às vezes, eu me eu já me, eu não sei nem dizer pra você se é sonho, se eu for vi se foi visão, se foi, eu voltei pra vida passada, mas é assim, várias vezes eu tive esse tipo, assim, a sensação de que, eh, eu vivi no Egito, mas ma em alguma vida, porque, assim, eu eu me vejo às vezes no, sentada numa fogueira, eu tô falando de vidas passadas até, né É, é, eu s me vejo assim sentada em roda de uma fogueira, com pessoas vestidas de túni eu não me vejo, mas eu vejo as pessoas todas, assim, vestidas de túnicas, assim, sabe. E e sentadas em volta de uma fogueira e a gente e tem uma pirâmide, tem sempre uma pirâmide no fundo, então, assim, eh, eu não sei, eu não sei dizer pra você é uma coisa, eu eu não sei, é um mis eu acho que ele que o que o país é envolto em mistérios, né. Eles têm a própria pirâmide, menina, a própria grande pirâmide ela tem tanto conhecimento Exatamente. Então é como se eu quisesse ir lá pra, talvez, se sei lá, sentir ou desvendar algum mist sei lá, não sei dizer pra você, mas é esse daí.
Sim. Uhum. Hum. Olha. Uma conexão ancestral. Aham. Uhum. Tem muitos mistérios, né. Tem sim, um grande mistério do universo. Tem. Hum, uhum Você contrataria um guia?
Contrataria, ah, contrataria um guia, né, não tem acho que você, né, eu não consigo fazer, tipo, um planejamento, eh, de fazer tudo sozinha lá, até porque, até pra aproveitar inclusive o lugar em si, né.
Uhum. Uhum Eu acho que o Egito é um dos poucos países que você precisa, obrigatoriamente, contratar um guia, né.
É. Ter um guia. É, é, eu acho, é Então, e você tem que respeitar também, né Hum.
Uhum. E se você fosse pra lá Não, desculpa, pode continuar.
Não, não. Eu falei isso você você tem que respeitar também a a a cultura do local, as mulheres têm que usar o cobrir a cabeça, né É, é, é, tem algumas coisas.
Véu, né Uhum. Uhum Ou se você fosse, hã, desculpa, quando você for para o Egito, né, vamos mudar as palavras. Quando você for para o Egito, você vai pra lá com quem?
Não. É. <laughs> Ah, eu pretendo ir com o meu marido. Eu eu, na verdade é uma coisa que ele É, não, e é uma coisa que eu já coloquei na cabeça dele também, é, eu sempre mostro coisas do Egito, as coisas das s histórias, né, as os hieróglifos, eu sempre mostro pra ele as coisas que me atraem lá, e eu de certa forma acabei atraindo ele também, entendeu?
É uma boa ideia. <chuckles> É uma boa ideia. Uhum.